Ja, ja, also, Wasser ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch aufgestellt ist, ähm, also, im Winter vielleicht nicht ganz so, aber im Sommer finde ich's immer ganz lecker. Da kann man eigentlich ganz gut vielleicht 'n paar Kräuter reintun, also, Pfefferminze oder Basilikum, dass das Wasser nicht immer nur wie Wasser schmeckt. <laughs>
Mhm, oh ja, so Mhm. <laughs> Ja. Ja, ja da, äh dieses infused wa water heißt das doch so auf Neudeutsch, genau.
Ja, genau, genau, genau, dass man auch da so 'n bisschen Geschmack reinbringt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder so Gurkenscheiben, das, äh das, m sp schmeckt dann sicher so frisch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Muss es halt dann nur beibehalten oder auch mal abwechseln wahrscheinlich.
Richtig. Richtig. Richtig. Ja. Ja, ja. Und es ist natürlich auch 'n bisschen so, umso mehr Wasser man trinkt, umso weniger Hunger hat man. Aber es ist Schokolade ist ja eigentlich mehr oder Süßigkeiten ist ja mehr so 'n Appetit. Das ist ja nicht wirklich, dass man Genau, genau, dass man also, grade, wenn man so 'n bisschen durchhängt, so nach dem Mittag, dass man denkt: „Oh, jetzt brauche ich irgendwas, was mich aufputscht und, äh, auch einfach noch mal Energie zurückgibt“, auch wenn es das nicht wirklich tut, aber für den Moment tut's halt. Ja, es ist es ist halt Zucker, ne, es <chuckles> und, äh, den zu ersetzen, das ist gar nicht so leicht und, äh
Mhm. Mhm. Ja. Ja, so 'n Jieper. <laughs> Mhm. Genau. Ja. Mhm. Es fühlt sich halt so an, ne? <laughs> Hm, genau. Eben.
nützt jetzt auch nichts, wenn man stattdessen Chips isst. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch schlimmer sein.
Ja, das ist dann eher, ne, al dann hat man da wahrscheinlich Durst und will dann gleich noch mal 'n Soda trinken. <laughs>
Ja. <chuckles> Ja, genau. Insofern, also, die die die Essensvorbereitung, dass man die am besten schon beim Einkaufen durchgeht, „was könnte ich für die Woche brauchen” oder „was mag ich für die Woche”, das ist ja auch unterschiedlich. Man kann sich ja auch, was weiß ich, so 'ne Melone aufschneiden oder im Sommer zumindest. Im Winter ist es natürlich nicht ganz so, aber dass man einfach so 'n bisschen was griffbereit hat und selbst wenn man sagt „ich esse das nicht alles“ oder „ich esse vielleicht am Ende dann nur den halben Riegel”, ist ja schon mal was gewonnen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.